Ya, ini sih mungkin, eee, klasik banget ya tapi, ada tempat berbagi nggak kamu atau capeknya tuh sama siapa?
Nah, iya. Karena kalau misalkan sebetulnya kayak eee, sebetulnya kalau menurut aku salah satu solusi yang paling efektif tuh adalah cuti sih atau kayak bener-bener istirahat total dulu gitu cuman kan berarti itu kondisinya tidak memungkinkan ya, gitu. Jadi kalau mau ya paling cerita aja ke temen deket sama keluarga sih biasanya gitu. Jadi kayak, “Duh, capek banget, gitu,” cuma yang berbagi keluh kesah gitu, nggak minta masukan juga kok nggak cuman kayak mau cerita ke siapa lagi gitu capek banget gitu, heeh, pengen didengerin aja, betul.
<chuckles> Heeh heeh. <chuckles> Iya. Pengen didengerin aja ya, pengen di dengerin, paling ke pasangan atau gimana? Mhm mhm. Tapi Ya itu kan ada namanya efek plasebo ya, efek plasebo tuh kayaknya kalau kayaknya gitu, kayaknya kalau kita sudah berbagi minimal kita perasaan kita sih udah mentransfer sebagian kecil beban kita. Menurut kamu benar apa enggak apa itu cuman mungkin cuman idiom aja apa emang benar kayak gitu?
Ya. Mhm. Betul. Eee, bener sih bener sih, setuju sih kalo itu karena, eee, mungkin itu adalah salah satu cara untuk melepaskan juga ya penat-penat yang tertahan dan gak tau mau dikemanain itu gitu ya, yang dimana waktu itu memang kayaknya kalau aku tuh pilihannya nggak banyak. <laughs> Yang bisa diajak— yang bisa langsung heeh, ya yang bisa dilakuin apa nih? Ya udahlah gitu, jadi berkeluh kesah ke tempat yang terdekat ya, temen-temen terdekat keluarga sih biasanya dan itu udah cukup membantu banget sih sebetulnya support-support dari mereka.
Iya iya. <chuckles> Opsinya opsinya juga enggak terlalu banyak ya? <laughs> Iya iya. <chuckles> <chuckles> Iya iya iya iya, bener juga. Mhm mhm.